Hımm, anlıyorum. Yani, aslında biraz, eee, kuşak çatışmasını da çağrıştırıyor gibi. Eee, biraz tabii yaşının, eee, getirdiği bir, eee, o kendi dönemine ait alışkanlıkların, eee, devam etmesini, eee, istiyor gibi anlıyorum. Eee, peki, eee, burada, eee, i o biraz bahsettin aslında, hani gelenekler, eee, gibi bir konu aslında biraz sürtüşmeye sebep oluyor gibi anlıyorum. Peki, eee, diğer konularda, mesela, eee, işte, diğer çekirdek ailedeki i ilişkiler, işte v varsa çocuk tec ter terbiyesi gibi, eee, birtakım konular, eee, gündeme geliyor mu?
Evet. Evet. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı.